Olha, é e e você gosta de estampas ou você prefere algo você falou do preto né, mas sem ser o preto você usa estampas? Porque tem, né, pessoas que não gosta, você gosta?
Uhum. Não sou muito de estampa não. Eu vou te dizer, não sou muito de estampa.
E por quê?
Ah, não sei, porque ele não consegue combinar com muita coisa. E eu gosto muito de da de peças versáteis que dê para, eh, combinar com qualquer coisa, uhum. Por exemplo, esse vestido preto que eu estou te falando, ele ele eu poderia ir para o trabalho colocando uma camisa branca por dentro e de sapatilha.
Com mais facilidade para combinar. É, porque tem vestidos Hum. Sim. É, fica bonito.
E depois, sair para algum lugar, eu tiro essa camisa de dentro do vestido e coloco uma sandalinha de salto.
E co e coloca um salto, você poderia pôr um sal Uma sandalinha de salto. Olha, fica muito bonito, muito e e você acha assim essa esse essa estampa você não usa porque mas ninguém fala assim para você: "Olha, combina com você essa estampa ou combina com você esse tipo você tem que mudar um pouco." Não tem isso por usar, assim, roupas mais lisas, mais normais? As pessoas não falam, alguém não chega em você e fala? <chuckles> Que bom né, que bom.
Uhum. Hum, não. <chuckles> Não, eu acho que eu sou tão expressiva que ninguém tem nem nem coragem de falar isso, que eu vou falar: "Vai cuidar da sua vida, se você gostou ponha você." <laughs>
Nem coragem de chegar per <laughs> Que interessante. É, tem opinião, né. Você tem opinião, isso é é ótimo mostra
Ah não, eu na eu sou zero insegura, eu, tipo, eu falo: "Ah, eu gostei."
Mostra q quem é você, né, que que você tem essa personalidade. Já já vai porque a roupa diz muito também, né. A roupa diz a a personalidade, fala sobre personalidade, né, quando você e e você consegue se expressar ne nessa no jeito que você
Aham, sim. Sim. Sim. Consigo. Hoje antigamente eu era muito de: "Ai, eh, não sei o quê, de de eu posso magoar a pessoa se eu falar assim." Mas hoje eu penso: "Ué, a pess eu devolvo constrangimento." Se ela queria me constranger, dando uma opinião não solicitada, eu é que vou constranger ela.
<chuckles> Fala a verdade. <laughs> Ai, e deixa eu te falar, e e o chinelo, você usa chinelo?

É, não é longe não. Ah, uns 30 minutos, você chega na praia.
Nossa, que legal. E, então
Então, eu gosto muito. Ah, já no inverno eu sou muito mais, ah, arrumadinha, sabe. Eu me preocupo muito mais.
Hum. É, o inverno traz essa, né, ele chama um pouco mais, né, essa de ter uma roupa de você se vestir melhor, as cores e
Uhum. Você se cobre mais, né. Parece que no no verão, como você está mais exposta, parece que você está mais, eh, disponível. Não não no modo pejorativo, mas é mais assim, aberta a interagir, menos despreo menos preocupada, mais despreocupadas, assim. Não tá tão, eh, ligando em ser mais formal.
Se cobre mais. Uhum. Sim, sim. E e você, assim hum.
E, no inverno, você acaba se vestindo mais, se cobre mais, e parece que você está menos, eh, na na disponibilidade de interagir.
Aham. É verdade! Tem isso também, né, não pensei. E ago deixa eu te perguntar, você eh, então, você gosta mais do do do inverno, da roupa invernal e de estar ali mais arrumada. E você segue moda, tendência?
Hum. Gosto, gosto mais.
Você fica no que está pro pra trocar seu guarda-roupa? Você faz isso?
Então, eu olho moda, tendên Eu mo olho moda, tendência, e eu vejo no o que o que está na tendência, que faça sentido para mim. Eu gosto de de verdade.
Que fique bom para você. Que se É bem.
E uhum. O que for legal para mim e que der e que dá bom, comigo, com meu biotipo, com a minha cor, que orne.
Uhum. Aham. Olha isso. Que legal! <laughs> Você tem esse negócio de fazer de cores, de de ficar vendo quais são as cores que te
<chuckles> Opostas, colorimetria, sim, eu adoro isso.
Isso, clo colorometria. É, olha que interessante, que legal! Nossa!
Eu adoro essas combinações. Olho o que me favorece mais e sempre dá certo, viu, seguir isso, eh, você fica mais feliz. Gosta de pôr um pontinho de cor, ali, em uma coisa ou outra.
Olha. Nossa. É, dá uma dá uma luz, né, às vezes tá com a você coloca uma cor, ela vem, ela vibra, né. E ela de como diz muito como você está, né, assim, a sua feição. Olha!
Uhum. É verdade. Total! Diz diz completamente como eu estou me sentindo naquele dia.

Não, não passa uma imagem legal, não, p principalmente assim que você vai na rua e tudo mais, n não é legal. Tem tanta rasteirinha bonita, né, que dá para você fazer a mesma coisa, confortável e ir de rasteirinha.
Olha. E E essas roupas vo hã. É, <laughs> tem por aí, tem shoppings, dá para você, né, can tanta opção para você. Você vai de chinelo e e às vezes você passa uma imagem, né, que não não é legal, não é. Parece que você está a pessoa parece que está desleixada, não é isso. Você não vê por aí um pouquinho, é.
Uhum. E isso, eh, dependendo de onde ela vai, parece que: "Ah, ela não se preocupou, ela não está nem aí", é uma coisa que não é importante para ela, entendeu? Se elas
Sim.
Não é importante para eh, por exemplo, uma amiga, se eu vou na casa de uma amiga, não vou para casa dela de chinelo ou ou em um em um churrasco, em um almoço.
Aham. Hum. Mesmo você sendo versátil, você sendo espontânea, você gostar das coisas li você procura estar sempre mais arrumada, né, pelo que você está falando, é.
Uhum. Sim, mas isso sou eu, viu. Agora, se a pessoa está de chinelo, se ela vem na minha casa de chinelo, aí já é uma questão dela, eu não vou julgá-la, nem Não, não, porque aí cada aí é cada um com seu estilo, né. Aí é uma coisa dela com ela, dela se sentir bem. Eu não me sinto bem.
É. Hã. Hã. Não vai julgar, não vai falar. É tem É, e você tem vontade de falar para algumas pessoas, assim, "Se veste melhor, melhora seu guarda-roupa, tira t eh", você não tem coragem de falar para a pessoa? "Muda esse guarda-roupa, isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua vida.", porque às vezes, né, influencia uma pessoa que você conheça, que você sabe que, sabe, ela vai lá e e e ela ela não se veste legal, aí ela reclama do trabalho ou reclama de algo que ela faz. E aí você fala: "Nossa, essa roupa aí que ela vai não está dando certo, essa roupa curta, essa roupa isso ou aquilo". Você não acha que, né, que que que a gente, né, assim, você dando um toque, você falando, não não seria legal?
Não, não tenho. Não, coragem eu teria. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Eu pergunto para a pessoa se ela quer, eh, conversar sobre moda, se ela gostaria, eh, de mudar o estilo. Pergunto, assim, bem por cima, superficial, sem sem ser invasiva o máximo que eu puder, porque eu eu detesto dar opinião assim não solicitada, sabe, porque eu acho tão chato, às vezes.
Pois é. Hum. <laughs> Sim, é. Pode magoar, você acha, não é? Pode é.